Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında senin için iyi bir patronun tanımı, eee, kendi işinin her kademesini sahiplenen, işte yeri geldiğinde dü dükkânını açan ya da iş yerini açan, eee, ya da iş yerinden en son o çıkan, iş yerine en, en büyük katkıyı o veren, bütün çalışan çalışanlarıyla hani, belki daha büyük bir ekip de çok mümkün olmayabilir ama bire bir, eee, konuşmalar, eee, diyaloglar kuran bir, eee, işveren olabilir diyebilir miyiz?
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii, tabii aynen öyle. Zaten ben de hani, yeni bir yerde işe başlarken buna çok dikkat ederim. Eee, ya tabii, hani hemen tanımak insanları zor ama, eee, ben ne kadar bir, eee, ilk izlenim yaratmaya çalışıyorsam da o kişilerden de aldığım bir ilk izlenim oluyor genelde. Şimdi tabii tabii, kim daha yetkin, kim daha söz sahibi, kim daha böyle hemen arkadaşlık kurulabilir, hemen böyle bunlara bakıyorum ya da aralarında bir hiyerarşik durum var mı falan, bunlar çünkü hani şirkete dair önemli ipuçları veriyor. Ben de buralardan genelde böyle, eee, birbirleri arasındaki ilişkiyi yakalamaya çalışıyorum insanların, çalışanların. Bu yaptığım şeylerden bir tanesi evet.
Hı hı. Hı. Aynısını almak istersin, evet. Hı hı. Evet. Evet.

Evet, bazı iş yerlerinde hatta daha, eee, belki profesyonel anlamda, eee, oluyor ama happy hour eee, diye bir şeyleri var aslında, hani, eee, böyle rahatladıkları bir, eee, saat olabiliyor. Belki, eee, onların da daha, eee, bu konuda aktif, eee, rol rol rol alan, eee, kişi sen oluyorsun, eee, diye düşünüyorum sanki böyle bir senaryoda. Eee, peki, hangi, eee, departmanlar senin için daha öncelik oluyor? İşte, yönetici kısmı mı? Eee, ekip arkadaşlarınla tanışmak mı, eee, diğer departmanlar mı? Çünkü bazen hiyerarşi de konuşabiliyoruz, emm, iş yerlerinde. Bu hiyerarşi senin için ne ne kadar önde? Onu da merak ediyorum.
Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet. Eee, tabii şimdi, eee, esas Evet.